Não, a gente se conheceu por acaso na no Japão, e aí a gente cons a gente trocou, né, o WhatsApp, Instagram, e a gente continuou se comunicando durante o ano durante os anos, assim, porque aí isso foi em 2017, aí em dois mil e vinte e dois ou 23, eu fui na casa dela, ela estava grávida, ela me recebeu, eu passei 2 dias na casa dela, eu, hã, conheci Amsterdã que eu não conhecia, ela andou de bicicleta comigo, a gente fez várias coisinhas juntas, foi em um café, tal, tal, tal. E aí, eh, depois, esse ano ela ela é surfista tal, aí ela veio surfar aqui em Portugal, aí ela falou que queria ver, aí ela veio, aí eu eu tirei um dia e aí gente passeou, ficou a gente conversou tal. A gente queria fazer uma aula de cerâmica, enfim, ela é uma pessoa assim que foi muito inesperada assim a maneira com que a gente se conheceu, e a gente teve uma conexão, sabe?
No no Japão. Hã. Aham. Certo. Hum. Que ai, que da hora, aham. Aham. Uhum. Olha. Aham. <laughs> Aham. Sim, foi, tipo, irmã, né. Eh eh, tão legal essas conexões que <laughs>
É. Elas a gente até se chama de "sis", assim, de si de a irmã. Aham.
Olha, <laughs> é tão impressionante essa conexão que a gente tem, né, que, do nada, a gente encontrar alguém e e cria uma conexão. Já aconteceu comigo também de se encontrar com uma pessoa que que, do nada, eu f f a gente a gente agora é irmão, né, a gente é irmão de de outras mães. Então é é muito legal isso. E e vocês ainda se falam, né, enf tudo tranquilo então?
É. Hã? Que maneiro, que maneiro.

Dá pra gente fazer uma conexão se a gente quiser, né, então, assim
Exatamente, sim, sim. Olha, eu t e eu tenho amizade com ucraniano, então, eu eu te entendo o que você tá falan <laughs> então, dá dá para entender que você você fala, então, realmente, é mais pela pessoa, né, não importa de de que país ou que cultura é. E e e e teve algum momento in legal, além, com com essa sua amiga, que você sempre lembra, assim, de ou que você te tem algum objeto, algum cheiro ou algum barulho, assim, que que faz lembrar dela?
eu acho que não. Uau! Que interessante, que maneiro. Aham.